Então, ah, primeiramente, né, os exercícios eu preci prefiro fazer de manhã porque eu acho que é o momento que eu tenho mais energia. Gosto de ir pra academia antes de começar meu dia de trabalho, faço, ali, alguns exercícios, e depois eu trabalho, né, eu costumo trabalhar dependendo, do dia, mas geralmente, hã, eu tento terminar às 18h, quando não dá, às 20h 20:30, não mais que 21 tá. Hã, depois que eu termino o trabalho, aí, vamos colocar nesse dia que é mais tarde, aí, eu gosto de tomar um banho, né, gosto de comer alguma coisa leve tipo uma sopinha ou uma saladinha, depende do clima, se eu tô doente também, <chuckles> eu andei muito doente essa essas últimas 2 semanas, então, eu precisei tomar muita sopinha. E eu moro em Portugal, aqui, tá bem frio sabe? Já tem um tempo que não não faz esse esse frio que tá fazendo. É um frio úmido.
Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Ah, não! Uhum. Uhum. Nossa. Hum. Muito ruim.
Uhum. E as casas aqui não são preparadas para o frio, então, é tudo muito gelado, né, não é é diferente.
Hum, imagino,
E, pronto, acho que é, o meu dia é esse, eu eu procuro dormir, ali, pe pelas 23h, 23:30, né, às vezes não consigo, reconheço, porque eu fico ali no telefone né, então
Uhum. Bom. <laughs> É um problema, É.
problema, então, às vezes, até meia noite e meia mais ou menos. Uhum. É.
Oh não, aham. É realmente, mas, então, assim, pelo que eu entendi, você não tem assim uma rotina muito certa pra finalizar o seu dia, pode ser às 18h, pode ser às 20h, né?
Pode, uhum. E pode, pode ser fazer mais tarde também, às vezes. Porque, às vezes eu tenho também um trabalho freelancer que me consome mais tempo, então
Pode ser por aí. Hum. Ah, entendi. Então, você teria, assim, p pelo que eu entendi pelo menos 1 hora, né? Pra, se você quis
Hum. É não, você você pode colocar os vários quadros, tipo, o dia que eu termino às 18h, né, eu tenho mais tempo, o dia que eu termino às 20h tenho menos, e esse dia que eu tenho só 1 horinha, né, aí, realmente acho que só dá dá o tempo de tomar o banho. <chuckles>
Uhum.